Mais après mais après, en 3 heures, c'est sûr, il a un serpent qui pre en plus, heu l comme je t'ai dit, il y avait beaucoup de végétation, donc, heu, clairement un serpent, ça aurait pu arriver ou une araignée venimeuse ou quoi, parce qu'il y en a partout. Donc, ouais, c'est vrai, c'était pas très malin, mais, heu, mais bon, j'avais envie d'aventure don je suis parti sans après, j'ai pas beaucoup réfléchi, quoi. <chuckles>
Mmh mh. Ouais, bien sûr, mais tu es tu as tu as tu as raison, hein. Des fois, c'est c'est le mieux qu'il y a à faire et hem, mouais, bien sûr et hem, est-ce que tu as une autre balade qui t'a qui qui vraiment simple, hein, qui t'a vraiment marquée?
Mais le feeling, ouais. Ouais, du coup, ben comme je disais, c'était, heu, dans les Pyrénées du coup, heu heu, tu sais, il y a le le pic du Midi d'Ossau qui ça ça s'appelle
Mouais. D'accord.
qui est, heu, un peu emblématique, heu, dans la région de de, heu, en fait, d'à la ville d'Aque les Pyrénées, mais surtout, heu, à côté de Pau, la ville de Pau.
Les Pyrénées. Mouais.
Et en fait, parce qu'on le voit très bien. C'est un grand pic de 2000, heu, 500m à peu près ou non, dans deux mille.
Ah oui, tu le vois du coup, heu, tu le vois du coup, heu, depuis la ville?
Oui, en fait, il est entre 2 montagnes et il fa il a une forme de dent
OK.
un peu atypique et du coup, tu le vois très bien, le pic du midi d'Ossau et heu, quand j'étais au lycée, pareil, on le voyait très très bien, c'était le plus joli et du coup, je me disais: «Ah ouais, j'ai envie d'y aller et tout» et un jour, du coup enfin un jour, heu, voilà, on l'a préparé, hein. Je me suis préparé. Ce qui était bien, c'est que je me suis beaucoup, heu, entraîné pour. Parce que c'était pas une simple randonnée, mais, heu, il y avait un petit défi quand même sportif derrière. Donc, heu, j'allais à la salle de sport, je je marchais incliné et cetera. Comment?
Mmh mh. C'était quoi ton c'était quoi ton défi? C'était quoi ton défi? Tu voulais la, mmh le faire en un temps précis?
Le faire tout court, soit le monter, heu, ouais, heu, parce que du coup, tu peux pas le faire enfin, à part si tu pars à 4:00-5:00 du matin, tu peux pas le faire en 1 jour. Il faut dormir, heu, dans un refuge et heu, ouais, enfin un refuge, un gîte.
OK. Mouais. Ah oui, d'accord. OK ouais, c'est c'est c'est quelque chose, quoi.
Oui, c'est pas, heu, c'est pas la petite, heu, randonnée, heu, d'à côté, mais c'était mais c'était quand même, pour moi, un moment simple en pleine nature parce que, heu, justement, heu
Mmh ouais!